Và trong cái lẩu mắm đó hình như nó cũng có các cái loại rau cũng tương đối là đặc biệt ha. Có cái loại rau mà người ta cũng hay đưa về rau
Ừm. Rau là một một cái phần, ờ, một phần quan trọng trong nồi lẩu á, tại vì chủ yếu người ta người ta thưởng thức, ờ, loại rau nữa chứ hông phải thưởng thức đồ ăn không. Đó, những loại rau đặc trưng ở miền Tây á, ơ, lâu lâu về mới có một lần.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Đấy. À, cái lẩu mắm đó thì thực ra mình cũng ít ăn nhá, mình cũng ăn một vài lần rồi, nhưng mà bạn có thể, à, kể thêm cái lẩu mắm đó là cái topping của nó thường thường là những thứ gì không? Mình cũng quên rồi.
Như là điên điển. Ờ. Topping ha? Topping thì thường nói chung là lẩu mắm thì thường muốn ăn cái gì bỏ vô, nhưng mà nh những cái mà điển hình căn bản nhất thì sẽ có, a, cá, cá hú, rồi, à, thịt heo mà heo quay nha. Đó, hoặc là mực, bạch tuột, tôm đồ này nọ.
Ừm. À. Ừm. À, cá. Thịt heo. Ừm, ừm. À, tức là nó thiên về hải sản hơn, phải không? Mực, bạch tuột, tôm đồ đó. Ừm.
Ừm, hải sản. Ờ, tại vì ở dưới miền Tây mà vuông, ờ, ruộng đồ đó, nên nên nhiều ờ, có cua nữa nhá, nó hông nhà nào thích thì bỏ thêm cua vô. Đó, chọn cái miếng rau điên điển, rồi miếng bắp chuối, đó, rồi miếng, a, rau xanh rồi trời ơi là đặc sản là là tới đó thôi. Ừm. Miền Tây là về phải ăn lẩu thôi.
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. À. <chuckles> Nghe nghe <chuckles> Nghe rất là hấp dẫn á. Ê, thế đó Ờ, ứa nước miếng muốn dùng rồi đó, thực sự rất là rất là ngon mà. Ừm. Và những cái món ăn mỗi vùng quê nó sẽ có một cái đặc điểm riêng ha. Ừm.
<chuckles> Ừm. Còn còn ờ. Còn còn ở bạn thì, ờ, khi mà tụ tập thì sẽ ăn cái món đặc sản nào nhiều nhất?
A, ở, mình á, tụ tập thì thường cũng ha hay ăn lẩu, nhưng mà không phải là lẩu mắm mà lẩu theo kiểu, ờ, như là miền Trung, miền Nam rồi đó. À, lẩu, à, cũng có một cái nồi gia vị, lẩu cá, đấy, hoặc là lẩu tôm. Ừm.
Ừm. Lẩu lẩu cá ha. Ờ. Ờ.
Hoặc là lẩu có thể lẩu gà cũng có. Đấy. Thì những cái món đó nó cũng không phải là quá cầu kỳ như lẩu mắm, mình nghe là lẩu mắm thì mình thấy nó sẽ rất là nhiều cái khác nhau. Ừm. Hoặc là ở chỗ mình thì, ừm, đặc biệt là hay ăn món lẩu bò khi mà nhậu á, ví dụ như tụ tập với nhau là làm món lẩu bò là là cũng có nhiều topping trong đấy á, vì, ờ, giảm do đó mình ăn được nhiều, với là mình có nhiều, ờ, cái mồi nhậu hơn. Khi mà mình có, a, lẩu bò vào đấy thì mình vừa thưởng thức cái cái và cái nước của nó cũng rất là ngọt và ngon nữa, thanh. Đấy. Thì rất là ngon.
Ừm. Đúng rồi phải, ờ, phải nêm nếm rất là kỹ. Ờ. Ờ, bò nhúng giấm đồ ha. Đúng rồi. Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Thì, ờ, cũng gần hết cuộc nói chuyện rồi thì cũng cảm ơn bạn chia sẻ những cái, a, ờ, hay về món ăn đặc sản ha. Ừm.
Ừm. À, mình, a, mình mình mình hỏi thêm là ví dụ như là ở cái chỗ mà ngoài miền Bắc á, bạn có biết món à bún đậu mắm tôm không?
Biết chứ, biết chứ. Miền Nam cũng cũng nhiều quán bán mà.
Món đó bạn có hợp không? Ừm, bạn có hợp không?
Thích luôn. Mắm nói chung mắm nào cũng ăn được, miền Tây mà. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha, ơ, chúc bạn buổi trưa vui vẻ.
À, thích luôn món đúc ăn. Ừm, OK ha. Rồi cảm ơn bạn nhá. Ừm. Ừm.

Ừm. Ờ, bởi vậy người ta mới nói là cái gì nó cũng có mấy cái quán mà người ta có cái, a, nghề gia truyền ấy, thì món gia truyền của người ta thì chỉ có những cái gia đình đó người ta mới làm được ngon thôi. Ờ, nó nhưng gồm có những cái công thức đặc biệt nào đấy, hoặc là có những cái cái chế biến nào đấy đấy, nó rất là khác với những cái người khác, cho nên là những cái quán đấy cũng rất là đông khách. Mình thấy có một số quán á thì cũng rất là to, thoáng mát, nhưng mà họ vẫn có làm một cái vị nào đó chưa cuốn được khách hàng, thì nó vẫn không có thu hút được. Đấy.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đồng ý, đồng ý. Ừm, nấu ăn nó còn do duyên nữa. Ờ, đôi khi là do khi là do do cái thời điểm đó, nên là cái cái quán đó nó cách nêm nếm đó, trong thời điểm đó nó ngon, nó hợp vị nhiều người, đó, thì nó sẽ sẽ, a, cuốn hút nhiều người ăn hơn.
Ừm, thì thì giống Ừm, do duyên này, do duyên. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, nói về nó món, a, nói về, à, n món lẩu, về món, a, à, món phở, món bún nha bạn, mình cũng nhớ một cái món của miền Tây là món lẩu mắm, hông biết bạn có đã ăn món này chưa?
Ừm. Đúng rồi, lẩu mắm, lẩu mắm, rồi lẩu cù lao đồ này, nhiều lắm. Miền Tây, miền Tây ăn chủ yếu là, ờ, tụ họp lại thường ăn lẩu.
Ừm. Ừ, lẩu đó mình thấy Ừm, ừm, tụ họp lại thường ăn lẩu, đúng hông? Thường nhậu nhẹt với bạn bè.
Ờ, rồi lẩu mắm lẩu mắm thì nó ờ, lẩu mắm thì nó còn, à, khó hơn là làm phở nữa, <laughs> về nguyên liệu nguyên liệu nó còn <laughs> nhiều hơn là phở. Đó.
Đúng rồi đó, mình cũng cảm giác nó khó. Cũng khá là cầu kỳ và nhiều nguyên liệu ha. Và trong cái lẩu mắm đấy là nó nó cũng quan nọng đ à, cũng rất là quan trọng cái mắm, đúng hông? Nếu mà cái mắm nó không được ngon thì cái lẩu nó sẽ r quyết định tất cả.
Đúng rồi, mà đặc biệt khi mà Ờ. Ờ, đúng rồi. Khi mà mình mình nêm mắm thì mình phải phải kỹ, đó, nêm cho nó đều vị hết chứ hông có cái vị nào nó nó nổi quá thì sẽ sẽ sẽ sẽ khó ờ, sẽ khó. Ừm.
Ừm. Đúng rồi đấy, thì cũng rất rất là khó.

Mình bún bò Huế mình ăn rồi, nhưng mà cảm giác ăn ở trong miền Nam á, nó sẽ không ngon bằng như mình ở, ơ, ở Huế. Đó, ở Đà Nẵng đồ á, mình cảm giác là ở đó nấu bún bò cái vị nó đậm đà hơn. Ở miền Nam thì nó hơi nó hơi ờ, ở miền Nam mình thì hơi lạt.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, ở đấy cái vị nó đậm đà hơn. Nói chung là cũng tùy từng t từng cái, ơ, vị giác của từng người nữa, nhưng mà theo mình, mình cũng đánh giá giống như bạn đó. Mình ăn cái món bún bò Huế đó ở gốc của nó hoặc là ở Đà Nẵng, những cái vùng miền Trung đấy thì mình cũng cảm giác cái sự đậm đà của nó nhiều hơn. Đấy. Ừ, vì, ờ vậy thì cho mình hỏi thêm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, thì bạn thì bạn có thử tự nấu cái món bún bò Huế đó chưa? Tự nấu ở nhà.
À, có, mình, à, gia đình của mình cũng đã có tự nấu rồi đấy. Thì nói chung là cũng chuẩn bị những cái nguyên vật liệu cũng, à, giống giống như những công thức mà người ta chỉ trên mạng á, thì, ờ, mình cũng đã thử rồi. Nhưng mà, à, à, nói chung về cái độ ngon được giống như người ta thì mình vẫn chưa có đạt được. Nói chung nấu cũng tạm, ăn tạm thôi, ừ, ăn tạm được thôi. Ừm, và cảm giác của mình khi nấu một món, ơ, mà mình tự món này thì tất nhiên là mình thấy cảm giác rất là vui và hạnh phúc về cái điều đó, và khi mình tự nấu thì mình luôn luôn cảm giác nó ăn cũng khá là ngon miệng. Đối với người khác thì có thể người ta không thấy ngon bằng, nhưng mà mình tự nấu thì thường thường mình sẽ ăn cảm thấy ngon hơn, đó.
Ừm. Không ngon bằng, đúng hông? Ừm, không ừm, tại vì ở ngoài Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, thì món nào mình tự nấu thì mình cũng sẽ thấy nó nó nó ngon hơn tại vì công sức mình bỏ ra mà. Ờ, nhưng mà đặc biệt là ở ở tiệm á, thì người ta đầu tư nhiều thời gian hơn. Đó, họ ngâm xương này nọ thì không bao giờ mình ngon bằng tiệm được, ừm.
<chuckles> Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, vì công sức mình bỏ ra. Đúng rồi. Ừm, chính xác. Đúng rồi, cũng mình cũng hoàn toàn đồng ý bởi vì ở tiệm họ nấu với số lượng lớn cho nên cái nước lèo của họ sẽ nó sẽ rất là ngọt. Và từ cái lượng xương nhiều, thịt nhiều thì cái nước của nó cũng sẽ rất là chất lượng. Còn mình nấu ít thì cái nước của nó sẽ không có ngon bằng của người ta được.
Ừm. Vậy thì ngoài cái ừm.
À, ngoài cái hương vị mà món ăn đó á, bạn còn, ờ, gắn liền với những cái kỷ niệm hay câu chuyện gì đặc biệt về những cái đặc sản vùng miền hay không?